Bale ito, 'no, gusto ko lang 'tong ihingi ng advice sa'yo. Kasi, um, ano, eh, gusto kong alam mo yung makakuha ng tips? Kung pano ba yung talagang tamang o kaya, um, ano ba yung mga dapat kong gawin? Kasi, um, mahirap kasi mag-ano talaga, eh, magbiyahe, di ba, lalo na ngayong season na Christmas season. And ah, para lang mabigyan kita ng context, 'no. Kasi by 30, 31, meron kaming parang, ah, reunion sa in-laws ko, sa side ng in-laws ko. Ngayon lagi yun sila, eh, it's either, um, after New Year or before New Year. Kasi ano, eh, um, ayaw din naman nilang isabay sa mismong New Year kasi gusto nila kanya-kanyang bahay 'pag New Year. So, babiyahe kasi kami, um, luluwas kami ng Maynila. Ngayon, eh, isa kasi akong full time mom. So ang kasama ko sa biyahe is isang toddler tsaka isang teenager. Tapos may mga gamit ka pang bitbit, meron pang mga regalo, 'di ba. Kasi ah, parang exchange gift na namin yun, eh, 'pag reunion gano'n. Ta's may mga alam mo yun, may pagkain ka pang dala, yung mga gano'n. So, ito parang nai-stress na akong isipin wala pa man 'no, pero ilang araw na lang kasi, ah, nai-stress akong isipin kung paano ko ba makakayanan yung yung mga abala sa biyahe? Siyempre, may bata, di ba, mahirap kasi bumiyahe 'pag may bata. Tapos ano lang kami commute, eh, wala kasi kaming sariling sasakyan. Meron lang kaming motor, pero siyempre 'di naman kami puwedeng mag-motor do'n, lalo na 4 kami. Yung asawa ko mag momotor lang kumbaga kaming mga bata, ah, babiyahe kami it's either bus or jeep, basta gano'n. Ayun, baka meron ka diyang mga tips para kahit papa'no mapagaan naman yung, um, pagbiyahe namin ng hindi gano'n ka ano, hindi ka ma-stress sa mga abalang mangyayari, gano'n.
Ayan. Alam mo talagang sa ganyang sitwasyon nga, eh, napakahirap nga nga naman na bumiyahe 'no, lalo kung, ah, may kasama ka pang mga bata, tapos, eh, masabayan ka pa ng mga tao na kasabay din ang bumibiyahe lalo ngayon na, ah, hindi mo expect o unexpected mo 'yung mga, ah, tao magsusulputan. Minsan wala, eh, lalo ngayon ay napakarami, na baka magkasabay-sabay pa 'yung biyahe 'no. Ah, matanong ko lang, ah, gaano ba kadalas 'yung, ah, karaniwang biyahe niyo? Ah, gaano ba may malayo ba talaga 'yung binabiyahe niyo? Ah, gaano ba kadalas na, karaniwang katagal 'yung biyahe niyo na 'yan?
Mm. Kaya nga, eh. Mm. Sigur siguro mga 2, 1 hanggang 2 oras mahigit ganun. Kasi siyempre pambahay namin magta-tricycle pa kami palabas ng, palabas ng highway. Tapos ano pa, pagdating do'n maghihintay pa kami ng bus. O kaya, um, kung hindi kami makahanap do'n ng bus sasakay pa kami papunta sa isang mall. Kasi nando'n 'yung terminal eh, terminal ng bus, terminal ng van. So, sa babiyahe pa kami do'n another jeep or tricycle ulit. Tapos pagdating do'n saka pa lang kami sasakay ng, ah, van or bus, kung anong available. Saka kami babiyahe pa Maynila. Pagdating do'n sa Maynila is, mag-aano pa kami pagbaba do'n sa babaan na terminal na mall magta-taxi pa kami papunta do'n sa mismong bahay ng, ah, biyenan ko mismo. Gano'n, gano'n kalayo. So, alam mo 'di ba 'yung, isipin mo na lang 'yung hirap ng lipat ng lipat, tapos ang dami ka pang bitbit tapos may bitbit ka pang bata, eh 'di ba ang bata kasi madalas 'pag biyahe bored lagi, 'di ba?
Mm, alam mo napakahirap 'no? Kumbaga ah, sa kinukuwento mo 'yan nas umaabot kayo ng 3 hanggang 5 sakay no? Na minsan talagang hassle pa. Tas may mga bata pa kayo, may mga gamit pa kayo. Talagang napaka-stress ng ganiyang paglalakbay. Ah, pero matanong ko lang sino-sino ba kayong madalas na, ah, bumabiyahe maliban sa mga <breath>
Mm. Oo. <clicks tongue> Kami lang. Kaming tat oo. Kaming 3 lang, kasi yung asawa ko may nagmomotor siya. So, kung hindi siya sasabay sa'min kasi mas tipid, eh, 'pag momotor lang 'di ba. Tsaka mas mabilis siyang makakarating, kumbaga inaabangan nalang niya kami kung nasa'n kami nag-i-stop. Tapos tinitignan niya kung nakakasakay na kami, saka siya dumiretso do'n sa pupuntahan talaga namin. Pero madalas na kasama ko lang talaga sa biyahe ah, yung 2 kong anak- isang teenager, isang toddler- tas ako.
mga anak mo, mga mm. Oo 'no. Um, nasubukan niyo na ba na ah, mag-service mula diyan sa inyo, hanggang sa pupuntahan niyo talaga? Kumbaga na-testing niyo na ba na matanong kung, um, malaki ba 'yung madadagdag na gastos? Kumbaga yung sa tipid, kasi alam mo napakahirap no'ng ginagawa niya 'no. Kumbaga ilang sakay kayo tapos may, may mga bata. Kumbaga nasubukan niyo na ba na mag mag-canvass ng ganitong service hang kumbaga isang sakay na lang kayo mula mula sa inyo hanggang hanggang sa do'n nga sa in-laws niyo kung magkano aabutin nyo'ng gastos. Makaka-save ba kayo? Or mapapaliit ba yung alam mo yun, yung mapapamahal naman kayo ng konti, pero makaka-save kayo ng time 'tsaka pagod.
Mm. Actually, <chuckles> mas parang ang price ata niya doble or triple ang magagastos, if ever. Oo, nag-try na kami ng ganyan, nagtanong na kami. Kasi siyempre, gusto ko din naman 'yung convenient, eh. Pero gano'n, parang triple 'yung gastos kapagka magre-rent ka or magpapa-service ka. Kasi nga, ah, malayo, eh. Siyempre, kumbaga gas no'n, tapos toll fee pa, kasi dadaan 'yun ng NLEX para mabilis, eh, di ba? Tapos siyempre babaybayin pa 'yung kahabaan no'ng Maynila. Ayun, tapos siyempre gas, ayan. Tapos pagbalik pa ng driver, driver pa, bayad pa yun. So, mas <snorts> mag mas grabe 'yung gastos, kaysa sa mag-commute ka, gano'n.
Ayan, alam mo talagang kumbaga, no choice na talaga, no? Kumbaga ganyan talaga 'yung sitwasyon. Kumbaga hindi niyo magagawa din na, ah, humanap ng service. Kasi nga, sabi mo dalawa hanggang triple 'yung aabutin ng gastos. Talagang, ah, sayang din naman 'yun, kasi siyempre 'yung pupuntahan niyo din, eh, gastos din naman 'yun. Ang masasabi ko lang sa'yo, no, o, kumbaga, ah, siyempre sanay ka naman na bumiyahe, alam mo naman na din 'yung mga rush hour. Kumbaga mas ma-advisable na bumiyahe kayo nang mas maaga. Alam mo yun, 'yung hindi rush hour. Kasi kadalasan na, ah, ma mahigpit 'yung traffic, madaming tao. 'Yung alam mo yun, 'yung mga out ng ng mga opisina, 'yung out galing sa trabaho, 'yung hapon o kapag umaga naman 'yung papasok ng papasok pala sa mga opisina alam mo 'yun 'yung iwasan mo 'yung mga gano'ng oras. 'Yung mga tantiyahin mo nalang 'yung mga oras na alam mong konti na lang 'yung babiyahe na i papasok, nakapasok na or kung hapon naman, eh, 'yung mga nakauwi na hindi pa uuwi. Kasi once na nakauwi na 'yang mga 'yan, anytime niyan pagpasok ng sabihin mo ng 5:00 ng hapon pababa talagang sunod-sunod na 'yung tao niyan. Hanggang 10:00 na 'yan, nandiyan na 'yung mga mag-a-out ng 7:00, sa mga nag-o-overtime. Kumbaga halos ayun na lang 'yung masa-suggest ko sa'yo na, ah, i-maximize mo nalang 'yung oras, kasi napakahirap. Kumbaga gano'n nalang talaga 'yung magagawa, ah, i-limitahan mo na lang din 'yung mga gamit na dadalhin. Alam mo yun, 'yung mga bagay na hindi mo naman tingin na, ah, magagamit do'n, ay i bawasan mo na lang din. At least, alam niyo na 'yun lang din 'yung gamit na dala mo. Kasi medyo kapag palipat-lipat ka tapos ang dami mong bitbit na, na gagawin tapos siyempre alam mo naman na 'yung motor ng partner mo, is, ah, nando'n na din nakasabit 'yung ibang mga gamit kumbaga at least na-lessen na din kayo sa sa bitbit, alam mo 'yun, 'yung para at least kahit papaano, eh, ga gumaan-gaan naman kahit papaano ang inyong paglalakbay.
Hmm. Mm. Mm. Mm. Ah, okey. Mm. Sabagay. Hmm. Mm. Mm, oo nga 'no? Maganda 'yung tip mo na 'yan ah. Kasi madalas kasi kapagka po umaalis kami since kasi may bata, parang alam mo 'yung kulang nalang bitbitin ko 'yung bahay, ganun. Talagang bitbit ko lahat nga kasi ayaw kong din nam ayaw ko din 'yung nag-o-overthink na "Ay, baka may maiwan ako." baka 'yung ganun. Eh, kailangan ng bata, so maganda nga 'yung sinabi mo na i-check ko 'yung bibitbitin namin, bawasan kung hindi naman talaga kailangan. Or kung meron naman do'n 'yung mga 'di ba, 'yung mga in-laws ko meron naman silang gamit na gano'n, eh, 'di do'n na lang ako maki hiram 'di ba? Kasi talaga sa totoo lang 'no, ah, naging ugali na kasi din ng nanay 'yun na ano, eh, 'yung parang kulang nalang bitbitin 'yung bahay, 'di ba? 'Yung sobrang lalaki ng mga dala. Kasi nga, natatakot din kami na alam mo 'yung makulangan 'yung gamit ng bata, walang masuot 'yung bata, walang magamit, 'yung mga gano'n. So ayun, maganda 'yung sinabi mo na bitbitin, ay bitbitin- bawasan ko 'yung bitbitin ko. kasi nga naman may bitbit na akong bata tapos may bitbit pa akong mga gamit 'di ba? Pero paano kaya 'yun? Ah, tingin mo ba um, um, tingin mo ba, ah, kasi ngayon 'di ba seaso Christmas season. Tingin mo ba, ah, hindi naman gano'n magiging ka-traffic sa ngayon?
Mm. Ayan, alam mo sa ngayon ah, sa ganitong date ah, hindi pa 'yan masyado kumbaga, konti-konti pa lang. Ah, pailan-ilan pa lang 'yung bumibiyahe niyan, ayun 'yung mga nakapag-leave ng mahaba. Ah, pero ngayon ah, sa tingin ko magiging hectic ang traffic niyan madiin niyan pagpasok ng 30 at 31, diyan na yung mga magba-biyahe niyan, alam mo 'yung mga nakapag-leave na din. Ah, mga ma maagang napayagan na mag-out, 'yung mga aabsent na, alam mo 'yun, 'yung mga gano'n. Siyempre kasi hindi maiiwasan 'yung gano'n lalo sa 30 nang hapon at saka 31 siyempre 31 given na 'yan, maghapon 'yan. Kahit anong oras 'yong piliin mo diyan talagang, ah, napakaraming babiyahe niyan nang uuwi ng mga probinsya. Kaya napakaraming tao niyan, malamang sa malamang. Kaya talagang masa-suggest ko din na alam mo 'yun, 'yung maghanap kayo ng ng isang alam mo 'yun, 'yung siyempre limitado nalang 'yung ga dadalhin niyo na gamit, 'yung mga importante nalang. Tapos ma-suggest ko din na nasa isang lalagyan lang o dalawang lalagyan lang. At least alam mo 'yun 'yung dalawa lang bibitbitin mo. Siyempre 'pag madami kang bitbitin ah, para sa for safety na din ang pamilya mo na alam 'yung hindi makukuha, alam mo naman napakaraming ah, nananamantala ngayon kahit na ganito 'yung panahon, talagang hindi maiwasan iyung mga tao nananamantala, iwas stress din kasi 'yan, eh, na alam mo yun, na mawala mo 'yung gamit mong dala-dala. Eh, paano kung nandun pa 'yung mga mahalagang gamit niyo? Kasi napakarami mong bitbit, may mga bata ka pa, hindi mo naman mamamalayan. Mapapansin mo nalang ang 'pag nando'n na kayo, or may kukunin ka na gamit. Kaya mas advice din na, ah, mas maganda na mas malaki kahit papaano 'yung bitbitin niyo na ando'n na lahat isa or dalawa lang at least 'di ba, alam mo yun, 'yung isang tingin mo lang alam mong nando'n 'yung gamit mo or ah, da bi bi bitbitin mo nalang, eh, alam mong na mabilis lang kasi, ah, dal ilan lang din 'yung bitbitin mo, kasi mas marami din mas mahirap. Kasi alam mo magbubuhol-buhol sa kamay mo, napakahirap. Ma mamaya, maano pa din 'yung mga bata, 'yung mga gano'n.
Mm. Ah, sabagay. Mm. Mm. Sabagay ano. Mm. Hmm. Sabagay, mm, totoo 'yun. Hmm Okey, o Mm, <clicks tongue> alam mo tama ka naman 'no. Oh, kumbaga talagang be mindful na lang din talaga sa mga bitbit 'no? Tsaka sa mga lugar na dinadaanan namin. Kasi, ta lalo na commute maraming minsan talaga maraming loko-loko din ano? Lalo mara mapag mansama mapag pasamantala din kasi 'yung mga tao na ngayon, eh. Lalo na kapag ganitong season. Akala kasi nila dami laging pera ng tao 'di ba? Ayun ang dami kong nakuhang ideya sayo, ah? Ah, maraming salamat ha? 'Tsaka nakakuha ko ng mga tips na talagang makakatulong sa'kin sa biyahe namin sa 30 'tsaka sa 31. Maraming salamat ha.
Ayan, alam mo salamat din sa tiwala 'no? Ah, sana maging okey 'yung biyahe ninyo walang, ah, gano'n ka-stress. Salamat din sa tiwala, paalam.